Enfim, eu eu, é sabido por todo mundo, eu larguei eu larguei meu emprego lá e estou buscando outro aqui.
Então, mas, por exemplo, se você pra você falar assim, eh, s e olha, eu i imagino que seja uma coisa assim: "Aí, e aí, tá trabalhando?" aí, você fala: "Não, não, não tô trabalhando". A, pa tem tem duas for "Ai, não tô trabalhando, ai é, mas", sabe, assim, sabe quando você, eh, você perce você passa pra pessoa talvez o desconforto de não não tá bom aquilo, daquele jeito. Aí a pessoa tem a a liberdade de falar: "Ah, é mesmo? Poxa, mas e agora?" E aí, tá trabalhando? Quando você não, por exemplo, eu, por exemplo, eh, q eu também me mudei recentemente e e é óbvio que tem desafios. Agora, seria uma pessoa muito, eh, alienada, assim, se a pessoa não não soubesse que tem um que uma mudança de país tem desafios. Então, qualquer desafio que eu vou passar: "Olha, tá vendo? <chuckles> Eu acho que você não devia ter ido", eu não posso dar essa isso não existe.
Hã. Hã. Hã. Sim. Aham. Ah, é. Não, é. Isso isso acontece, isso vai acontecer, né.
Então, então. É exatamente por isso, por eu pra mim, assim, por exemplo, essa essa uma situação de mudança de país, assim, é algo que vem cercada de muitos desafios.
É, talvez não se expor então. É, talvez não se expor mesmo é melhor. É.
Mas pra todos. Oi?
Eu acho que talvez não se expor é a melhor saída.
Aham. É.
Né? Não se expor.
Mas sempre vai ter aquele aquela pessoa, o o inconveniente, a a pessoa sem noção e tal, mas esses normalmente, já sabendo disso, eh, é f é uma postura su eh, de bloqueio, assim, né, você bloqueia o sem noção. Pergunta sem noção, ou fica sem resposta, ou uma resposta curta. <chuckles>
Né? Sim. Sim, sim. É. É, não, eu sei. O sem noção é um dos mais fáceis de lidar, né, nessa situação. Sem noção, ele é mais fácil de lidar, né.
Aham. Não, mas eu acho que, pra mim, o sem noção às vezes é difícil, porque eu não quero ser mal-educada. Gostaria até, <chuckles> mas não consigo.
Hã. É. Não, então, mas eu sinto isso com a minha família, porque minha família não é sem noção
Aham.
e eu e eu não quero também magoar, entendeu?

Ah, acontece. Acontece. Isso acontece.
Então, isso é que eu acho que as ao poucos, a gente aprende. Deveria ou sei lá. Talvez aprender na vida a não desagra sabe por que que eu tô falando isso? Porque eu me lembro
Tá. É a mesma coisa de sa aprender a falar "não", né.
É, aprender a falar "não". Aprender a falar "não" é algo importantíssimo na vida. Por que que você vai se desagradar só porque você não quer agrada desagradar o outro?
É. Sim. Né. É.
Eu acho isso isso terrível, assim. Mas, quando a gente é mais novo, a gente t tenda a dar uma patinada com esse tipo de coisa, né. Mas aí, depois, a vida vai passando. Qual o problema de você falar: “Não f não quero ir. Não vou. Não, não, não gosto. Não gosto disso. Não. Não vou fazer isso”, sabe?
É, tem que falar, né. Tem que falar.
Tem que falar, porque n você não pode se desagradar. Você tá fazendo mal pra você, né. Se é algo que te incomoda é igual a pressão de perguntar do trabalho. Te incomoda? Então você precisa falar para o outro: “Olha, p p n não fala mais isso, que tá me incomodando, né”. Aí a pessoa nunca mais vai te perguntar. Ela não vai mais te perguntar. Tipo, fica pode ser educado pra falar, né? Mas, assim, né, não preci
Tem que falar É, eu também acho. É. É. Sei. Tu tá me incomodando, né. Tá me incomodando. Fica na tua, né. Fica na tua. É. É, mas, para o sem noção, tem que ser: "Fica na tua".
É. Para o sem noção pode ser, né. Ele fez uma pergunta sem noção. Você dá uma resposta sem noção. <laughs>
"Você você fica você fica na tua. Fica na tua, que eu fico na minha".
<laughs> Mas, acho que acho que é isso. Hum. É. <laughs>
É. Bom, mas a pressão, eh, faz parte também.